อ๋อ แล้วอย่างเงี้ย ค่ะ ถ้าเผื่อสมมุติแบบว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานตรงทางด้านนั้นมาอะค่ะ อย่างสมมุติแบบว่าไม่ได้เรียน อย่างเงี้ย เราสามารถที่จะไปเรียนตรงนั้นแล้วก็คือสอบเอา ใบเซอร์ ได้ไหมคะ?
อืม อืม ก็ คือถ้าหากว่า เรา จริง ๆ ก็มีนะคะ คนที่เขามีประสบการณ์โดยการที่แบบว่าเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ได้ลงเรียนน่ะค่ะ ก็เหมือนจริง ๆ ตอนนี้ก็ เนาะ เหมือนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ค่อนข้างจะมีเยอะ แล้วก็มีหนังสือสำหรับการเตรียมสอบด้วย ก็จะแบบว่า แต่ ว เหมือนเรา อย่างเงี้ย อาจจะมี เอ่อ เขาเรียกอะไรอะ ข้อจำกัดในด้านของภาษาด้วย เพราะว่าพอเป็นสายเทคโนโลยีอะ พวกคำศัพท์ คำเฉพาะ มันค่อนข้างที่จะยากสำหรับเราอะค่ะ เราก็อยากจะได้ ประสบการณ์ ที่เป็นแบบเหมือนเขาสอน แล้วก็มีการบ้งการบ้าน ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้น มีที่ปรึกษา มีคุณครูที่เราสามารถแบบสอบถามได้เสมอ อะไรเงี้ย เราก็เลยเลือกที่จะเป็นโรงเรียนมากกว่าค่ะ
อืม อ้อ อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าสมมุติแบบว่า เย่อะ ไม่ ไม่แน่ใจว่าตอน ตอนที่แบบว่าคุณเรียนแบบว่ามหาลัยมา อย่างเงี้ยค่ะ คุณได้เรียนทางด้านไอที มาเปล่าคะ?
ค่ะ อืม จริง ๆ ไม่ได้เรียนด้านไอทีมาเลยค่ะ ตอนที่เรียนมหาลัย ที่ไทย นี่คือเรียน เป็นสายท่องเที่ยวมาเลย ก็คืออันเนี้ย เหมือนแบบ นับ หนึ่ง ใหม่เลยค่ะ เริ่มใหม่เลย ใช่ เริ่มตั้งแต่ต้นเลยอะ ค่ะ
อ๋อ เหรอคะ? อ้อ อืม อุ๊ย แต่เอาจริง ๆ ก็ใช้เวลาในการเริ่ม ไม่ นานนะ พอแบบว่าเปลี่ยนสายงานที่นู่นน่ะ เออ เอาจริง ๆ พอ ป พอเรียนเป็นโรงเรียนนี่คือใช้เวลาประมาณกี่ปีอะคะ?
อืม